Oo. Oo nga, 'no. Pa kumbaga paano nila mag-survive, 'di ba nila naisip, eh, makaka-survive nga sila kapag maganda 'yong paligira Ma malinis 'yong kalikasan, 'di ba.
Tsaka ano, tsaka baka kulang din sila sa edukasyon ng ano, ng tamang pagtapon o kaya ano, ganito-ganiyan, 'di ba.
'Yon pa. Mm. Oo. Sa tingin ko nga kung ang gobyerno, eh, gumagawa ng tamang hakbang, hindi lang 'yong kumbaga sa bawat, ah, barangay, sa bar sa bawat kunwari kung sa ma ma mahihirap talaga na lugar kagaya sa mga gilid-gilid ng estero, dapat 'yon talaga pagtuunan ng pansin, eh. Na ano, kung paano nila pangangalagaan, kung paanong gagawin nila kung kailangan ba maglagay ng, ah, bawat basura sa, o basurahan sa bawat kanto sa kanila para hindi doon magtapon. 'Di ba, na 'di ko rin alam kung napanood mo 'yong isang dokumentaryo kung saan, 'yong mga bata ang nagtatrabaho, pero, ah, na ano 'to, 'yong kalakal pero kumukuha sila do'n sa ilog na puno ng basura. Na
Oo. Tama, tama. Sang-ayon ako diyan. Mm. Mm. Tama, tama. Oo nga, 'no. Nakakaawa tingnan.
Oo. Tingnan mo, ah, punong-puno ng basura. Dapat 'yong mga magulang, kung hinahayaan nila 'yong mga anak nila na gano'n, dapat doon palang umpisahan nila na wag tayo magtatapon doon sa ano, ah, mga ilog o estero ng basura, 'di ba.
Mm. Tama, tama. A
'Yon. Dapat, saka gobyerno talaga dapat, eh, ang nagbibigay ng edukasyon.
'Tsaka sa tingin ko din, dapat 'yong gobyerno, eh, higpitan 'yong batas tungkol diyan.
Mm.
'Di ba, kumbaga papatawan talaga ng, ah, parusa ka 'Di ba, para madisiplina 'yong mga tao natin dito.
Kalaki ng parusa. Oo.
Tas 'yong nga, isi
Kasi kung walang parusa hindi matatakot, eh.
Oo, tama. Kumbaga, ah, wala lang 'yan, multa lang 'yan, 'di ba. Kumbaga kasi, 'yon nga dapat may willpower din 'yong ano gobyerno natin na pigilan 'tsaka disiplinahin 'yong mga ganiyang klaseng tao.
Oo. Gano'n lang, eh. Mm.

Eh, ano, ah, yun nga, eh, ma kasi kapag ano, ganiyan, eh, pinapaliwanag ko sa kanila kapag 'yan may may nakita akong yun nga, natapon o kaya
Oo. Mm. Mm. Oo.
na, ah, yung basura nila hindi nila nilagay ng maayos, 'di ba? Kahit may basura na may basurahan na, 'tsaka hindi parin nila oo, 'tsaka nasa harapan na nga, hindi pa rin sino-shoot, 'di ba?
Mm. Oo. Oo, tinatamad pa. <chuckles> Kaya oo. Ewan ko ba, o oo.
Kumbaga nakaka-bad trip kasi yung ganiyan, eh. Ikaw, panay yung ano mo, 'di ba? Kumbaga sensitibo ka sa kapaligiran, 'tsaka yung iba, eh, walang walang paki. Kumbaga tapon dito, tapon doon, 'di ba?
Oo. Kaya Mm. Oo. Tama. Oo, ako
Wa kaya ayun, eh, ano, yung
Oo.
ginagawa ko, eh Kasi dito sa'min, ah, sa purok namin, eh, may purok meeting kami, ah, buwan-buwan. Kumbaga, ah
Oo. Mm. Ah. Pinag-uusapan 'yan sa lugar niyo.
O, kumbaga hinihikayat yung mga co-owners dito na makilahok sa tuwing, ah, clean-up drive para ano, para lahat ay makapaglinis, 'tsaka makapag-team work, 'di ba?
Ayaw maging madali. Oo. Mm. Maganda 'yan. Oo. Kasi talagang lahat kayo sa komunidad niyo.
'Tsaka para maiwasan yung baha dito. Oo, kasi kapag ano, maraming basura dito sa mga kanal namin, yung ibang bahay, eh, nababahaan.
Mm.

Oo. Ngayon ba't di ba napapansin mo rin, parang, ah, lalo na sa mga beach, di ba may mga beach na lugar na kung saan, a ano ba 'to, parang may mga basura dito. Ano ba
Oo. Mm, ah... Nakakawalang-gana tignan.
Im Oo, nakikita mo, may mga, ah, plastik na baso, balat ng chichirya.
Di ba? Tama, tama. Oo nga, eh. Tama, tama.
Di ba? Eh, yun pa naman yung mga plastic pa naman yung sinasabi nila na talagang, ah, matagal matunaw, di ba? Umaabot ng libo-libong taon, bago pa ito malusaw. Kaya kung sa tubig mo i-aano, di ba? Kaya dapat ikaw ba may napansin ka bang lugar na kung saan, eh, talagang ang dumi o tourist spot na marumi?
Oo. Tama, tama. Sang-ayon ako diyan. Oo, tama. Oo! Dito Ah, dito sa'min, eh, yung bahay namin, eh, malapit lang talaga sa dagat.
Ah, maganda 'yan.
Oo. Tsaka isa isa itong ano, karanasan ko din. Kasi yun nga, napakadumi kasi public beach, eh. Kumbaga meron namang ano, ah, may clean-up drive naman na ginagawa. Eh, hindi naman consistent. Kumbaga sa simula lang, ganito, ganiyan, malinis. Tapos lumipas yung mga ilang linggo, buwan, eh, marumi na naman.
Pub ah. Nagbabantay. Oo. Oo. Oo. Oo. Ano ba 'yan? Oo.
Kumbaga, yung challenge din kasi dito, eh, yung ano, yung pagpapanatili ng ano, kalinisan.
Oo.
Di ba?
Hindi ko ba alam kung bakit kailangang pa pagsabihan yung tao. Tayo na, ah, alagaan yung kalikasan. 'Wag niyong itapon 'yan diyan, di ba? Minsan nga, may nakikita ako, napapanood ako, eh. Alam mo yung mga, ah, kunwari na lang pawikan. Ah, nakakain na ng mga plastik, di ba? O kaya nata-trap na dun sa tali-taling basura, mga isda.
Oo. Oo. Tama, tama. Oo nga. Tama, tama. Kumbaga naapektuhan din sila, di ba?
Oo. Kaya tapos, ah, kahit ah, minsan nga ano, eh, kunwari na lang yung mga nandito sa sa siyudad. Yung mga bus or jeepney na grabe magpausok ng sasakyan.